Era não era assim, você começava e, aí, não tinha muita gente, devia ter umas 40 pessoas assim, só que, aí, dessas 40 pessoas de divi dividiu em 10 grupos. E, aí, meio que ia um grupo fazia, ai, prova de força, aí fazia todo mundo daquele grupo, aí, depois ia para o outro grupo, aí, depois você tinha que ficar meio que esperando assim todo mundo fazer para você ir fazer a outra prova.
Entendi. Ah entendi, passar pelas mesmas provas todo mundo para passar adiante. Nossa, mas isso de certa forma não atrasava o outro você acha?
Exato, aí Sim, porque aí estava 0 graus, né, e, aí, a gente ficava gelado de novo, tinha que aquecer, aí, fazia o negócio, aí, ficava gelado de novo, aí, isso tem tudo assim, a prova de dança, de força, de flexibilidade, de acrobacia, de tudo assim.
<chuckles> Nossa! Uhum. Nossa! Sim, imagino, ai.
E, aí, 0 graus <chuckles> também assim. Eu lembro eu lembro que eu olhava um menino assim que eu tinha certeza que ele era de algum país assim, Ucrânia, Rússia, porque
Uhum. Que ele estava super habituado.
ele estava tipo de regata assim, eu com meu casaco de inverno assim tipo, morrendo.
Ah mentira. <chuckles> Ai que frio, nossa. Ele deve olhar assim: "Ai, que meninos que latinos frescos, um friozinho de nada.". <chuckles>
morrendo de frio. Aham, exato né. Não e eu e eu super reclamava eu ficava assim eu estava no Brasil, estava 30 graus e aqui está 0, meu Deus. E assim e, uhum, a luva nossa, a minha luva não aquecia nada assim, eu estava cheio de roupa, estava cheio de roupa assim. E aí era aquilo, eu tinha que meio que tirar o casaco, botar, sempre que eu tinha que ir fazer alguma coisa, assim. Mas enfim, audição 10 horas
Aham, tipo assim, meu nariz aqui está escorrendo, no Brasil eu estava, nossa, suando. Sério? Nossa! Hum, e aí?
foi bem longa.

É, então, acho que depende muito, assim, eh, eu acho que depende dessa questão, fator dinheiro, porque na época eu tinha um dinheiro guardado.
Aham. Sim, isso é importante, né, a questão financeira.
Sim, exato. E eu acho que é, ao mesmo tempo é ir sabendo que pode não dar certo. E que eu acho que, uma dica que um amigo meu me deu também, que era, você tá indo fazer essa você tá indo fazer essa viagem só por causa dessa audição? Porque se for sim, não vai. E aí é. Porque é isso.
Expectativa, né. Hum. Uhum. Sério? Mas por quê? É um quesito tipo apostar todas as suas fichas em uma oportunidade só. Ou como como assim?
É, é. Porque na época eu estava indo eu estava indo viajar para encontrar um namorado meu que morava em Lisboa, e também comemorar que eu tinha me formado da universidade, e apareceu a oportunidade de eu fazer essa audição. Então já tinha meio que outras coisas envolvidas, entendeu? Se eu tivesse indo só para fazer uma audição, aí eu diria que não, eu diria também não vá, sabe? Então você tá indo uhum, se você está indo para fazer outras coisas, tudo bem. E que aí vale mais a pena, né. E aí, se você é uma pessoa mais nova, e aí sei lá, um francês que tá <giggles> já mora lá no país, vale mais a pena você você aí eu falei assim: "Ai, você não passou, tenta de novo." Porque é isso, é só é igual um vestibular, você se inscreve, tenta mais um vez.
Ai, você já aproveitou. Entendi. Hum, foi uma coisa que casou né? Ah certo. Entendi. Não vale a pena, entendi. Uhum. Hum, entendi. Sim, sim. É, já está aí né, já está ali é, está disponível, tá mais acessível, tem essa questão do
Sim. Para mim era realmente uma questão, assim, eu passo ou não passo. Porque eu não ia tentar mais uma vez, eu não ia conseguir, não ia ter a grana para fazer mais uma vez, etcétera, porque é isso, é desloca exato.
Hum. Entendi, uma chance. São oportunidades únicas, é. Ah, entendi. E quando você, assim, você falou que passou por outros países, por exemplo, você foi para Lisboa, eh, você sentiu que pelo menos tem esse alívio de: "Ai, ainda bem, né, que eu tenho um outro lugar para ir, não acabou só aqui e eu fiquei aqui nessa cidade, até mesmo remoendo lembrando da situação." Porque foi uma aventura que deu não é que deu errado, só não foi como você esperava, né, então teve um erro ali da expectativa e rendeu uma história. Só que você sentiu, assim, que sentimento você teve depois disso que pelo menos você tinha um um lugar para ir?
Uhum. Uhum. Sim. Aham. Sim. Uhum, sim. É o que me bateu, assim, logo no dia seguinte foi: "Não, eu tenho que sair, tenho que bater perna, não vou ficar preso aqui nesse quarto, que senão eu vou ficar pirando, assim, só pensando nisso, remoendo isso. Não, vamos sair, vamos passear, vamos conhecer essa cidade." Entendeu? Eu já também já fui com esse pensamento, né: "Ai, se eu não passar, pelo menos eu estou em Paris, assim, eu consigo tirar alguma coisa disso."
Boa. Sim, sim. Claro. Aham. Ai, cara. Ah, então você já estava se preparando. Ah ótimo, né, então queira ou não você já estava se preparando antes, né. Ah isso é bom por é claro, né, porque tem que ter o prós e os contras. Olha, muito obrigada por compartilhar sua história, viu?
Uhum. Sim, sim. Tem que se preparar né. <laughs>